तो अ, देखिए, जैसे कि अ, हमें अ, किसी अपने दोस्त से या किसी और परिवारजनक से या फिर अ, हम अपने समाज में रहते हैं, तो किसी से प्यार के रूप में उपहार मिलता है और कुछ ऐसी यादगार चीज़ें मिलती हैं, जो हमें हम अपने घर में रख लेते हैं। पर कहीं न कहीं, जब जैसे कि अ अ, दिक़्कत आती है कि घर में इस अस जगह की बहुत कमी होती है और हम उन चीज़ों को अ, जैसे कि कुछ क कुछ नई चीज़ें होती हैं, तो उनको हम सजा कर रख लेते हैं, पर कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम काम में नहीं ला सकते, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं और इतनी यादगार अ, इ उनके साथ इतनी यादें जुड़ी होती हैं और हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो अ, मुझे बताइए कि अ, मैं उस अ, जो उस अ, क्या बोल सकते हैं उसको कि अ, मैं उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को अ, कैसे उन चीज़ों को जाने दूँ या फिर कहाँ पर उनको ऐसे संजोकर रखूँ? तो मुझे ऐसे सुझाव चाहिए क्योंकि मैं हाल ही में इस परेशानी से बहुत गुज़र रही थी और अपनी अ, यादगार चीज़ों को अपने साथ रखना चाह रही थी।
जी, जी। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ और अम काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनको जिनका बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व होता है। चाहे वो तोहफा हो गया या अ, किसी का किसी के संबंधित कुछ सामान हो गया, अ, या वस्तु हो गया। तो वो हमको अ, करीब रखने में एक अ, म अच्छा अनुभव देता है, अच्छा एहसास देता है। तो अ, मैं आपको बिल्कुल इसके विशेष में अ, सुझाव दूँगा। अ, लेकिन अ, सुझाव देने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जो मुझे जाननी होंगी। जैसी अ अ, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं? जो आप कह रही हैं, अ अ, ज़्यादा अ, जगह ले रही हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा जगह लेती हैं? और अ, किस तरह से आपके लिए वो यादगार हैं या महत्वपूर्ण है?
जी। तो देखिए कहीं न कहीं ऐसा होता है कि अ अ, जैसे कि मैं अपने कार्यालय में काम करती हूँ और प वहाँ पर भी मुझे इतने सारे अ, तोहफे दिए गए हैं और जिसको मतलब कि मैंने एक तरह से कमाया है। और उम, मेरे लिए उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो रखते हैं मेरे लिए, और जैसे कि हम अ, हमारे जो बर्थडे ग अ, जो हमारे उपहार होते हैं, अ, जन्मदिन के जो उपहार होते हैं। वो बहुत ही अम इतने यादगार होते हैं, कि इतने मतलब ये अपने करीबी लोगों ने ही तोहफे दिए होते हैं। तो अ, हम चाहते हैं कि उनको अ, कहीं पे मतलब कि एक अच्छी जगह सजा कर रखें। पर ऐसा होता है कि जैसे कि अभी मैं अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो, हमें हमारे घर पे थोड़ा-सा ऐसा काम चल रहा है और जगह नहीं होती है कि कहीं रख सकें हम उस चीज़ को अ, उन चीज़ों को। तो अ, तो मुझे सुझाव दीजिए कि मैं अ, मैं उनको कहीं फेंक तो नहीं सकती पर, मैं उनको रखना चाहती हूँ और अ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अ, अब उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कैसे छोड़ूँ?
जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी समस्या को। अ, तो देखिए अ, मैं आपको बताऊँगा कि वो अब जैसे कि वो चीज़ें जो हैं, वो आपको तो पता ही है कि वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको अ, चीज़ों को अ, सँभाल के रखने के बजाय उनको आगे देना पड़ता है। जैसे कि आप दान कर सकती हैं या अ, किसी का जो भेंट है अब जैसे किसी व्यक्ति का कुछ सामान है या उसके संबंधित कुछ कपड़े समझ लीजिए समान हो गए, तो वो आप लौटाने का भी एक व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको अ, सुझाव दूँ और आप इस अ, <smacks lips> आपकी समस्या का निवारण करूँ, अ, मैं अ, थोड़ी गहराई से आपकी समस्या को जानना चाहूँगा। तो आप ये बताइए कि अ, जो आपके अ, आपने कहा कि ऑफ़िस का सामान है, और तो आप ये बताइए कि ऑफ़िस के तोहफे में जो उपहार आपको मिले हैं, उसके अलावा अ, ऐसे कौन से सामान हैं जो आप आज भी आप अपने पास सँभाल कर रखी हैं? और वो अ, कितने बड़े हैं मतलब उनका आकार कितना बड़ा है? क्या वो आपका पूरा एक अ, कमरा भर देते हैं या आपका पूरा वार्डरोब या अलमारी जिसे कहते हैं वो भर जाता है? या उतना वो जगह नहीं लेते वो बस एक मान लीजिए बक्से के तौर पर है? या फ़िर आप एक छोटा अ, स्थान उसके लिए अ, निर्धारित कर रखी हो और वहाँ सारी चीज़ें आपने सजा कर रखा है?
जी। जी। देखिए अ, अगर मैं कहूँ कि तोहफ़ों की अगर मैं बात करूँ तो वो अ, कुछ ऐसे तोहफ़े हैं जो बहुत ही अ, छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ब मतलब कि बड़े स अ, उसमें भी हैं ज जो जिनका भारी वो जो भारी भी बहुत हैं। तो कुछ जगह हैं जो बहुत अ, एक छोटे-से डिब्बे के अंदर भी आ जाते हैं, पर मेरे पास कुछ तोहफ़े ऐसे भी हैं कि जो अलमीरा में अ, मही रखने पड़ते हैं और अलमीरा में अभी इतनी जगह नहीं है। और उसमें से मतलब कि हैं बहुत महत्वपूर्ण तोहफ़े हैं वो और मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे ये सुझाव चाहती हूँ कि क्योंकि कई यादें हमारे साथ उनकी जुड़ी होती हैं और अम हम उनको ऐसे ही कहीं पे रख नहीं सकते। कहीं न कहीं उनके खोने का डर रहता है या फिर ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं उनको एक संजोकर रखना चाहती हूँ। और अ, उसके लिए मुझे एक अ, कह सकते हैं कि मुझे एक दिशा नहीं मिल रही है कि कैसे मैं उनको रख सकती हूँ।
जी, जी बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को। अ, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपकी अ, घर की स्थिति क्या है? मतलब कि आप जिस घर में रहती हैं वो अ, बड़ा है और आपको अ, मतलब रखने की समस्या है या आपके लिए अ, मतलब आपकी भावनात्मक उससे अ, चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसलिए आपका छोड़ना मुश्किल है? या न मतलब आपको जगह की समस्या है या अ आपको अ, उस चीज़ों को अ, त्यागने में समस्या आ रही है?
जी। जी। तो अ, समस्या ये है कि पहली तो जो ह जो है वो जगह की ही समस्या है और दूसरी जो है कि भावनात्मक तरीके से मैं उनके साथ जुड़ी भी हुई हूँ और कहीं न कहीं मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अ, मेरे लिए तो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं क्योंकि अ, जो अ, कोई मैं ये मानती हूँ इस इसमें मैं विश्वास रखती हूँ कि कोई हाँ अगर हमें तोहफे देता है तो वो बड़े दिल से देता है तो हमें उनको संजोकर रखना चाहिए। तो मैं कहीं न कहीं उनको छोड़ नहीं पा रही हूँ, और अब ऐसा लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है पर मुझे उनको अ, सँभाल के रखना है एक यादगार के तौर पर ताकि मैं उम, आगे उनको अ, अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं दिखा सकूँ।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। <clicks tongue> और जैसे कि आपने कहा कि आप इस बात को लेके निश्चिंत हैं कि आपको वो सामान नहीं छोड़ना, मतलब आपको उनको अपने साथ ही रखना है। तो अम आपने अ, मतलब आपको इसके पहले आपने कभी छोड़ने का प्रयास किया है या कभी आपने कोशिश की है कि मैं सिर्फ़ अभी जो ज़रूरत है या जो चीज़ें मुझे आगे लेके चलनी है, या जिस चीज़ का आपको सच में अ, उपयोग है अ, कई भेंट ऐसे होते हैं जो हमारे उपयोग होते हैं और कईं भेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ उपयोग नहीं होता, जैसे कोई किसी ने आपको फूल दे दिया, तो वो फूल अ, एक ना एक वक़्त बाद मुरझा जाते हैं, और वो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हालाँकि अ अ, वो अ, व्यक्तिगत रूप से हम उसे देखते हैं कि वो फूल किसने दिया और किन परिस्थितियों में दिया। तो अ, ऐसी चीज़ कोई है या आपने कभी ऐसा प्रयास किया है कि कुछ चीज़ें रख दूँ और कुछ चीज़ को मैं अ, मतलब जाने दूँ, फेंक दूँ, या किसी को दे दूँ?
जी। जी। जी बिल्कुल अ, जैसे आपने फूल की बात करी तो वो अ, जैसे कि हमें मिलता है तो वो अक्सर वो खराब हो जाता है। तो फिर अ, मुझे वो फेंकना ही पड़ा था और फिर उसके बाद मुझे इतनी अ, मतलब होता है ना एक निराशा हुई थी कि इतने अच्छे से उन्होंने, इतने प्रेम से अ, ये फूल जो है मुझे दिया था और मैं उसको सँभाल के नहीं रख पाई और कहीं न कहीं वो मुझे फेंकना भी पड़ा। क्योंकि अ, वो बिल्कुल ही बिखर चुका था और मुझे उसको सँभाल के रख पाना बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं था। तो वो मेरे लिए भावनात्मक एक निराशा अ, एक उत्पन्न हो गई थी और कहीं न कहीं मैं अब चाहती हूँ की कि कोई भी अगर मुझे चीज़ मिले तो मैं उसको बिल्कुल सँभाल कर रखना चाहूँगी।
जी, जी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अ, तो मेरा पहला सुझाव ये रहेगा कि आप पहले जो, जो सारी चीज़ें हैं अ, चाहे वो आपको कार्यस्थल से मिला हो या किसी पुराने दोस्त या मित्र या साथी ने आपको दिया हो। उससे जुड़े हुए जो अ, भावनाएँ हैं उसे आप अ, अच्छी तौर पर समझिए और उसे याद कीजिए और आप ये देखिए कि अ, क्या वो अ, उस परिस्थिति में या जिस वक़्त आप अभी आप जिस जगह पर रह रहे हैं, वो आपके इत्यादि काम के है कि नहीं, क्योंकि देखिए <clicks tongue> अब जैसे कि मान लीजिए कोई अ, किसी अ, व्यक्ति के अ, कपड़े हो गए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कपड़े भेंट किए थे, और अब ज़ाहिर-सी बात है कि अ, साल-ब-साल कई बार कपड़े फट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। बट फिर भी हम उन्हें अपने साथ रखते हैं क्योंकि हम भावनाएँ जोड़ लेते हैं उससे। तो अ अ, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे ऐसे वस्तुओं का आप दान कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आप जब उनको आगे दान करेंगी और ये बताएँगी उन्हें कि ये भेंट मुझे अपने खास दोस्त से मिला था, तो आप कहीं न कहीं उनका प्यार और उनका जो उनकी जो यादें हैं, <clicks tongue> आप उन उनको भी आगे भेंट कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। तो कभी भी जैसे कि आप मान लीजिए आप दोबारा जब अपना अलमारी खोलेंगी तो आपको याद आएगा कि अच्छा वो कपड़ा तो मैंने दे दिया था। तो इसी बहाने वो याद आते रहेंगे हालाँकि हमें ऐसा लगता है कि वो अ, वस्तु जब हमारे पास रहेगा तब हमको ज़्यादा याद आएगा। लेकिन वो व वस्तु जब हमारे सा आँखों से चला जाता है तब हमको वो ज़्यादा याद आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ ए ऐसा करने का कि आप भेंट कर सकती हैं या किसी और को आगे तोहफ़ा में दे सकती है। और कोशिश ये करिए कि <clicks tongue> जो अ, ब चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए कोई भारी वस्तु है और कोई ऐसा सामान है जो अ, शो पीस के तौर पर आपने रखा हुआ है तो आप उनकी एक तस्वीर रख सकती हैं। अ, य इसके बजाय कि आप वो वस्तु रखें या वो वस्तु आप किसी को दे सकती हैं और उसकी तस्वीर आप रख सकती हैं। और आप कोशिश कीजिए कि किसी अ, व्यक्ति को आप उस बारे में बताइए कि अ, मेरे पास एक एस अ अ, वस्तु था जो मुझे तोहफ़े के तौर पर मेरे एक बहुत पुराने दोस्त ने मुझे दिया था। अ, तो उसने मतलब मुझे आज अ, महसूस हुआ कि वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने उसकी तस्वीर ले ली और वो वस्तु मैंने आगे किसी को भेंट कर दिया। <clicks tongue> तो इससे होगा क्या न कि आपके घर में जो अ, देखिए अ, अर्थव्यवस्था है, वो थोड़ा ठीक होगा और जो आपकी काम की चीजें हैं, जो उपयोग के हैं, वो आपके सामने रहेंगे। और आप छोटे-छोटे कदमें लीजिए, आप एक योजना ही बनाइए। आप कोशिश करिए कि साल में नहीं भी तो आप जैसे कि मान लें आपके पास अ, 10 तोहफ़े हैं या 10 वस्तु हैं, तो आप कोशिश करिए कि साल में आप 2 या 3 अ, वस्तु को आप आगे बढ़ाइए या उसे अ, पीछे छोड़ दीजिए या आगे भेंट कर दीजिए। इससे होगा क्या न कि आप जो अ, व्यक्तिगत ज़िंदगी जी रही हैं, जो आप जो आपको नए तोहफ़े भी मिलते रहेंगे, आप उनका सही अ, तरीके से कदर कर पाएँगे और आप याद कर पाएँगी कि कौन सा तोहफ़ा कहाँ से आया है और व्यक्तिगत स रूप से आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।